Ang totoo niyan, oo mayroon naman, 'yong mga, for example, 'yong mga maagang umuuuwi. Minsan naman maghahanda rin naman talaga. Pero alam mo 'yon parang nasa 30 to 70 kasi 'yong ano niya, 'yong portion niya ng pagkain sa labas at tsaka 'yong paghahanda ng pagluluto. Siguro isa sa ano, mga hindi pa namin kasi nagagawa 'yong mamalengke ng for 1 week, ganyan. Para <gasps> 'yong ref namin kasi ang laman niya alam mo ba 'yong ref namin ang laman puro mga processed food, mga soft drinks, ganyan. Oh, alam mo naman ang mga bata-bata pa, ganyan, oo. Kaya 'yon din 'yong naiisip ko din na ano. Siguro kapag nagkalaman ng mga gulay or karne 'yong ref parang ano, 'no, mapu-push kang magluto. Kasi, eh, masayang masasayangan ka sa na nga masisira lang 'yong nasa loob ng ref, ganyan. Siguro 'yon 'yong ano din, hindi pa namin nagawa. Kasi 'yon nga, kung minsan kasi, kung ano lang 'yong nasa laman ng ref, 'yon yo din 'yong niluluto namin. Eh, pagbukas mo ng ref, puro mga processed food, hotdogs, hams, <laughs> 'di ba, ang healthy? <laughs> Oo, kung ano na lang talaga oo. Alam mo naman oo. Kaya gino-goal din namin minsan na kahit 'yong dinner lang sana 'yong ano, mapaghandaan. Kasi siyempre darating naman na lahat, magpapahinga naman na after, ganyan. So hindi katulad ng umaga na talagang hinahabol mo 'yong oras, eh, 'pag umaga. Ang hirap kasing kumilos, ganyan, oo. Kaya 'yon minsan kape-kape lang, gano'n. 'Yong ano namin, 'yan. <laughs> Kaya mahirap din. Mm.
<clicks tongue> Ayun. Hmm. Ah, oo. <laughs> Totoo 'yan. Ah, kung ano na lang talaga oo. Kung ano na lang talaga 'yong madali. Mm. Mhm. Ah, oo. Mm. Ah, oo. Mm, tama naman. Pero mm. Mm, okey lang naman 'yan at least, 'di ba, ah, may mga pagkakataon talaga na hindi maiiwasan kung ano na lang 'yong madali 'yon na lang ang lulutuin, 'di ba? Hindi lang talaga maiiwasan, 'yon talaga 'yong tipikal na pag-uugali ng mga Pilipino. Kung ano 'yong mas mapapadali sila, 'di ba? Kasi madiskarte nga, eh, 'yong mga Pilipino, 'di ba? Pero ito, maitanong ko lang, sino ba s usually sa miyembro ng pamilya ninyo, 'yong nagluluto ng dinner ninyo?